हुँ, देखिए ये ना बहुत अ, मेरे लिए बहुत कठिन पल है कहीं न कहीं और मैं किसी को बोल भी नहीं सकती क्योंकि क्या होता है ना जब मैं मैंने अपना जब पार्टनर चूज़ किया था तब मैंने ख़ुद से चूज़ किया था। किसी ने मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि अ, तुम क्यों इस बंदे को चूज़ कर रही हो या इसके साथ अपनी लाइफ़ रेस्ट ऑफ़ द लाइफ़ क्यों बिताना चाहती हो कहीं न कहीं। तो मैं अब किसी को ना बोल भी नहीं सकती और उस समय वो जिसको मैंने चूज़ किया था उस समय मुझे लगता है कि वो बहुत डिफ़रेंट पर्सन था कहीं न कहीं और अब बिल्कुल अलग-सा हो गया है अब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब ना वो जिस समय जैसा दिखाता था कि वो उस समय अ, इतना समय दे रहा है और अब मुझे अब कहीं न कहीं जब मैं उसको जब समय की ज़रूरत थी तब मैं उसके साथ-साथ खड़ी थी और अभी मेरा दौर कहीं न कहीं बहुत बुरा चल रहा है, मैं बहुत बुरे फ़ेज़ से कहीं न कहीं तो मुझे चाहिए कि कम से कम किसी और से तो हम अम, नहीं उम्मीद लगा सकते हैं ना बट जो हमारा पार्टनर होता है, उससे मैंने अपनी उम्मीद लगाई कहीं न कहीं ये भावनात्मक तौर पे अ, मैं चाहती हूँ कि अ, देखिए हर जगह मुझे लगता है कि अ, बहुत पीड़ा होती है। बहुत सारे लोग आपको ताने म मारते हैं आपको करियर को लेकर के आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट मुझे लगता है कि पार्टनर एक कैसा इंसान होना चाहिए कहीं न कहीं वहाँ जाके मुझे लगता है सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखो बाहर तो सब चीज़ से लड़ ही रहे हो। अगर उससे भी लड़ोगे तो फ़िर कहाँ सुकून मिलेगा कहीं न कहीं और वो उसमें भी अ, ग़ैरमौजूदगी रहती है उसकी कहीं न कहीं मैं उसको उसको देख ही नहीं पाती हूँ अ, कि हाँ वो मेरे से कभी अ, बहुत प्यार से बात कर रहा है या पूछ रहा है कि हाँ, तेरी लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम चल रही है? तू क्यों ऐसे बिहेव कर रही है कुछ दिनों से कहीं न कहीं।
जी, जी। जी, जी। जी, जी, जी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ और मैं काफ़ी सहानुभूति रखती हूँ आपसे जिस दौर से आप गुज़र रही हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि छोटी-छोटी मैं आपको सलाह दे पाऊँ जिससे आप बेहतर महसूस करें। अ, मगर अ, सलाह देने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ ताकि आपकी स्थिति जो है वो मेरे सामने थोड़ी अ, मुझे मेरे सामने स्पष्ट हो जाए ताकि मैं आपको बेहतर सलाह दे पाऊँ, है ना? तो अ, आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो आपके बीच में दूरी है, आपने बोला कि शादी से पहले नहीं थी और शादी के बाद हो गई, अब अब दिखने लग गई है। तो पहले तो आप बताइए ये दूरी कब से लग रही है आपको और ये क्या हमेशा होती है कि ये कभी-कभी होती है? आपको क्या लगता है?
उम, जी। अ, जी मेरी अभी शादी तो नहीं हुई है उससे बट हाँ मैंने चूज़ किया है उसको अपने रिलेशनशिप में आने के लिए कहीं न कहीं। अ, मैंने चूज़ किया था और मैं नहीं चाहती थी क्योंकि अ, मैंने कभी अ, किसी को अपनी लाइफ़ में आने नहीं दिया बट मैं मुझे उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ दिखी थी कहीं न कहीं, क्योंकि वो उस समय मुझे जैसा ट्रीट करता था उस समय किसी ने ऐसा मुझे ट्रीट नहीं किया था। वो मेरी हर बात सुनता था हर चीज़ कहीं न कहीं मुझे समझाता था जो चीज़ मैं ग़लत करती थी बहुत सारी चीज़ें। बट मैं कुछ दिनों से कुछ महीनों से देख रही हूँ कहीं न कहीं अब वो बोलता है कि नहीं चल, करियर पे ध्यान देते हैं ये सब हो गया ख़त्म है। अ, तो मुझे लगता है कि पहले भी तो करियर पे ध्यान दे रहे थे पहले भी तो कहीं न कहीं करियर बना रहते हैं हम लोग बट अब अचानक से क्या हो गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझूँ इस चीज़ को कहीं न कहीं डर भी लगता है कि अम, शायद अ, उसको कोई और पसंद आ गया या क्या चीज़ हुई कहीं न कहीं क्योंकि देखिए भावनात्मक रूप पे अ, वही चीज़ है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अ, शायद उम, सबको नहीं बता सकते अपने पेरेंट्स को अपनी फ्रेंड्स को नहीं चीज़ें बता सकती कहीं न कहीं ना ज़िंदगी में हम हर के सामने कहीं न कहीं एक मुझे ऐसा लगता है कि हम मुखौटा पहने होते हैं बट एक पार्टनर और एक ऐसा इंसान मुझे लगता है ना कि हम उसके सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं जो चीज़ें मन में आती है वो करते हैं। क्योंकि देखिए ना हम उनके सामने भी अगर सोच के करेंगे कोई चीज़ तो फ़िर क्या फ़र्क रह जाएगा दूसरे और उसके सामने पर मुझे लग रहा है आजकल कि वो मुझसे दूरी अपना रहा है कहीं न कहीं।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
हाँ जी। मैंने उससे अ, उनसे कोशिश की थी बात करने की, मैंने बोला अ, उसको बोला भी अ, कि अ, ठीक है ना, लड़ते नहीं हैं, बात नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, हर चीज़ों को लेकर के, तो वो अम, तो वो बोल रहा है कि "तेरा अ, तेरी ओवर थिंकिंग है, तू तो रोने लग जाती है, ये चीज़ें हैं अ, कि अ, तू फालतू का छोटी चीज़ों का बड़ा बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है, कहीं न कहीं, अभी तू अपने करियर पे ध्यान दे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे, ये सब तो चलते रहेगा।" पर मुझे लगता है कि अ, ठीक है, करियर इज समथिंग अ, अच्छी चीज़ है कि करियर बनाओ, साथ में बनाओ, तभी हमारा फ्यूचर भी बनेगा कहीं न कहीं। पर मुझे लगता है कि इमोशनल सपोर्ट भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि हम करियर पे तो जूझ रहे हैं ना अ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं। तो मुझे च चाहिए कि कोई इंसान से हम अपनी बातें कह सकें और अगर मैं दूसरे के से कहूँगी तो फिर वो भी हो जाएगा कि अम, मैं अपने पार्टनर को चीट कर रही हूँ, फिर तो। फिर अगर वो किसी और के थ्रू जानेगा तो वो वही चीज़ बोलेगा कि अ अ, "तू तो के इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी और के पास चल गई, तू मुझसे नहीं बोल सक" और जब मैं उसको बोल रही हूँ, तो वो अभी सुन नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ड्रामे कर रही हूँ, ये चीज़ें कर रही हूँ, तो मैं मतलब क्या करूँ, किस स्थिति में और ये भी हो गया है कि जब वो मेरी ज़िंदगी में था, तो मुझे कभी किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और अब अचानक से ऐसा जब चेंज हुआ, जब मुझे दोस्तों की ज़रूरत है, तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है कहीं न कहीं।
जी, जी। जी, जी, जी। मैं समझ सकती हूँ अ, कि आप मुश्किल चीज़ से गुज़र रही हैं अ, और अ, इसी के हवाले से मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने मुझे बताया कि जो अ, वो ऐसे कर रहे हैं जैसे अ, आपकी जो इमोशंस हैं, उनका ख़याल नहीं रख रहे हैं कहीं न कहीं, तो क्या उनके इस अ, बिहेवियर से, जो ये कर रहे हैं, क्या आप आपकी मानसिक स्थिति कहीं पर थोड़ी ख़राब हुई है, क्या प्रभावित हुई है आपकी मानसिक स्थिति इस चीज़ से?
हुँ, बिल्कुल। देखिए ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, अगर दिल से सच में प्यार करते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो कभी हमारी ज़िंदगी से दूर जाए और हम बहुत डिपेंड हम कितना भी बोल लें ना कि हम सेल्फ़ डिपेंडेंट हैं और सब कुछ है, मुझे लगता है ना कि वो दुनिया के सामने होते हैं, पर जिससे हम प्यार करते हैं, हम उसके सामने बिल्कुल बच्चे से बन जाते हैं और हम सोचते हैं कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में ना क्योंकि पता है जब प्यार में इंसान होता है ना, तो मुझे लगता है कि हम इमेजिन कर लेते हैं सब कुछ उसके साथ, कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे कहीं न कहीं और वो सब कुछ जब बर्बाद होते दिखता है ना या टूटते हुए दिखता है, तो भावनात्मक रूप में जब आप हर्ट होते हो बहुत ज़्यादा, तकलीफ़ से गुज़रते हो और ये चीज़ सच में जब हम हम तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हम हर काम में मन नहीं लगा सकते। वो चीज़ ना आप कितना भी कोशिश कर लो चलो दिन तो ठीक है फिर भी ऑफ़िस में कट जाता है या चीज़ें सोच कर के, पर जब आप सोने लग जाओ ना, तब वो चीज़ें याद आती हैं, वो बात आती है कि हम इस टाइम पे बात करते थे और अब नहीं है वो इमोशन अब वो इंसान को अ, इंसान को बहुत ज़्यादा काम आ गया है, वो ऐसे बहाने दे रहा है कि उसमें बहुत काम है, उसके पास बहुत चीज़ें जबकि उस समय भी वो ग्रोथ अ, ग्रोथ में ही था, कहीं न कहीं वो कोशिश कर रहा था अपनी चीज़ों को सँभाले और मेबी वो शायद ज़रूरी हो सके अ, कि सच में स शायद काम कर रहा हो या ये मेरी भावना है, मुझे सच में नहीं पता, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को लेकर के कि वो सच में ऐसा कर रहा है या मे हमारा समय ही खराब है, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा और मेरी मानसिक स्थिति इस वज़ह से कहीं न कहीं बहुत खराब होते जा रही है, मैं पल-पल में बस रोने लग जाती हूँ या कभी-भी ऐसे खाली बैठती हूँ ना या सोचती हूँ उसके बारे में, मेरे आँख से आँसू कहीं न कहीं निकलने लग जाते हैं।
जी, जी। जी, जी। मैं मुझे बहुत बुरा लगा कि आप ऐसी स्थिति से गुज़र रही हैं अ, आपने क किसी दोस्त से कोशिश की इस बारे में बात करने की कि आप किसी दोस्त से अपने दिल का हाल अ, उनको बता सकें, उससे इंसान को थोड़ा हल्का महसूस होता है, क्या दोस्त से या किसी परिवार के सदस्य से आपने कोशिश की है ये सब बोलने की?
अ, जी, मैंने अपने अ, दोस्त से अ, कोशिश की थी, परिवार में तो किसी से नहीं, बट दोस्त से कोशिश की थी अ, तो अ, मैंने उसको बताया था, एक्चुअली में वो इंसान पहले बहुत दूसरा था, कहीं न कहीं व वो उसकी बहुत सारी ऐसी गलत आदतें थी या कुछ भी था, तो मुझे लगा कि देखिए हर इंसान में ना कुछ गलत और कुछ अच्छ अच्छी आदतें होती ही होती हैं अ, तो मुझे उस समय मैंने मैंने सोचा कि मैं उसको सुधार सकती हूँ और वो सुधर भी गया था, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी थीं उसने, सब कुछ छोड़ दिया था कहीं न कहीं, तो मुझे लगा ठीक है, अच्छा और जबकि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि "तू मत जा, अपना समय मत बर्बाद कर उसमें," तो कहीं न कहीं मेरे दोस्त कुछ गुस्सा भी हो गए थे अब मुझसे कि अ, "तू गलत इंसान में" तो मैं अब किस मुँह से उनके पास जाऊँगी या बोलूँगी कि "नहीं, यार वो तो वैसे ही हो गया है कहीं न कहीं।"
जी, जी, जी। जी, जी, जी, मैं समझ सकती हूँ आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही दिल से आपने अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे सामने रखी है और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ी-सी एडवाइस दे पाऊँ आपकी प्रॉब्लम के बारे में ताकि आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो। देखिए इस मामले में ये जो अ, रिलेशनशिप्स के मामले हैं इनमें इंसान कितनी भी एडवाइस या कितनी भी सलाह किसी को दे दें, ये किसी को संभालना इसमें काफ़ी मुश्किल होता है और मैं ये समझती हूँ। इसलिए मैं आपको ये सलाह सबसे पहले देना चाहूँगी कि आप किसी थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। देखिए अ, अगर आप इन-पर्सन नहीं जानना चाहती तो ऑनलाइन थेरेपिस्ट्स होते हैं। तो आप उनसे अगर संपर्क करेंगे तो वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपकी बात समझेंगे और देखिए वो कभी-कभी अ, ब्रेकअप स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो रिश्ता टूट जाता है या कभी वैसा कुछ होता है तो वो उसमें भी काफ़ी मदद करते हैं। तो आप अ, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अ, जो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सीमाएँ बना के रखिए अपने अ, पार्टनर के साथ कि अ, पहले तो आप उनको एक बार सामान्य तरीक़े से बातचीत करने की कोशिश करें कि उनको समझाने की कोशिश करें। जी, कि जो ये दूरी आपके बीच में बन रही है और जो वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, राज़ी नहीं है। इससे क्या हो सकता है कि कल को आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है या उसमें इतना तनाव पैदा हो सकता है कि वो पूरा ही ख़राब हो जाए। तो एक बार आप उस उनसे बिना गुस्से किए खुल के बात कर लीजिए और अगर आपको फ़िर भी लगता है कि वहाँ से आपको कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स अ, नहीं आ रहा है कि वहाँ से आपको वही सुनाया जा रहा है कि आपको नहीं पता आप बस नाटक कर रहे हैं या जो आपने बातें बोली मुझे। तो मुझे लगता है उस स्थिति में थोड़ी-सी दूरी बनाए रखना ही सही है क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप जब किसी ऐसे इंसान के साथ दूरी बनाए रखती हैं तब उनको आपकी कदर आती है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी था। तो अगर अ, पहले आप उनसे एक बार अ, साफ़-स्पष्ट बात करने की कोशिश करें कि ऐसा-ऐसा हो रहा है और इससे जो हम, जहाँ हम जा रहे हैं हम शायद एक-दूसरे को ख़ो देंगे। तो अगर आपको लगता है उनको फ उनको फ़िर भी कुछ नहीं लग रहा है या जब आप बात भी कर रही हैं तब भी वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है उस अ, उस स्थिति में थोड़ी दूरी बनाए रखना ही उचित रहेगा। मैं आशा करती हूँ मेरी अ, मेरे सुझाव आपको पसंद आए हों और मैं बहुत आशा करती हूँ कि जल्द ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी अ, बेहतर हो जाए।
हुँ, जी। अ, आपने मेरी इतनी मदद की और इतना समर्थन किया उसके लिए बेहद धन्यवाद कहीं न कहीं और मैं अब सच में काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। आपने जो भी उपाय बताएँ मैं इस पर कोशिश करूँगी कि मैं ये करूँ उससे बात करूँ और आपने जो भी सलाह दी उसकी मैं सच में दिल तहे दिल से सराहना करती हूँ। धन्यवाद।
अ, जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उपस्थित हूँ। बहुत शुक्रिया।